Ouais, <blows air> alors, pas vraiment parce qu'en fait, tu penses tu penses à ce que tu as fait toute la journée. Heu, tu as le tu as le téléphone qui fait que de vibrer aussi parce que tu reçois une notification des conversations de groupe et cetera. Et tu déconnectes pas vraiment, mais au moins, tu es pas en train de travailler, heu, et ça, ça fait beaucoup de bien. Heu, et après le soir, bah, le le soir, moi ça va, j'ai pas trop de mal à à déconnecter. Heu, je fais heu, je rentre chez moi, heu, enfin normal, tu vois. Je je sais pas, ça me ça me tape pas plus que ça sur le système. Et heu, le week-end, heu, le week-end pareil, j'ai pas trop de mal à à déconnecter, en fait, heu, le vendredi soir, c quand c'est fini, c'est fini.
Vraiment. Oui. D'accord. D'accord. Oui, oui, complètement. D'accord. D'accord, c'est bien, mmh. Mmh mh. Moui. C'est beau, c'est c'est déjà une belle résistance, heu, d'accord. Bon, c'est déjà bien, mais en tout cas, oui, je je j'avoue qu'une pause déjeuner, heu, à 15:00 heu, bon, heu, qui qui constitue, finalement, une une petite promenade pour essayer, heu, tant bien que mal, heu, de gentiment prendre un bol d'air et et libérer un petit peu un petit peu ton esprit et tes idées, heu, ça devait être appréciable. Mais en tout cas, bravo pour ce parcours, heu, riche en bon, en en émotions et et puis en en anecdotes, j'imagine et en journées très chargées. Bravo pour, heu, pour ce travail et et surtout, heu, merci d'avoir échangé, heu, aussi richement à ce sujet et heu, et merci, heu, de tes réponses.
Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, <chuckles> merci, <chuckles> merci. Ben, merci à toi pour tes questions, heu, qui étaient super intéressantes. Heu, franchement, ça m'a ça m'a fait plaisir de me replonger là-dedans.
<laughs> Eh bien, avec plaisir, merci pour cette découverte.

Alors c'est, heu, un peu différent de de ce qu'on voit dans les films, heu, tu sais dans les films, on voit
Mmh mh. On pense tous à un film en particulier bien sûr, on on a tous des clichés à cause de à cause de Leonardo, mais d'accord. <laughs>
ouais, voilà. Ouais. Exactement, ouais, ouais. Alors, sans même parler de du Loup de Wall Street heu, qui j'imagine est le le film auquel tu penses. Hem, il y a je veux dire tous les films comme ça sur le trading, heu, tu tu les vois, ils sont en en salle des marchés, ça sonne dans tous les sens, il y a des trucs qui bipent partout, il y a, heu heu, ça se jette des trucs, heu, enfin tu vois, genre s s on tout le monde s'insulte, heu heu, et en vrai c'est pas comme ça, heu, ça va être comme ça très rarement quand il y a un énorme événement sur les marchés, heu, donc par exemple, heu heu, une guerre qui éclate, heu, une guerre qui éclate, un un un un n une annonce politique qui était pas du tout attendue, tu vois? Voilà, des des événements en fait qui sont pas, heu, prévisibles, hem
Mmh mh. Absolument. Oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Bah, oui. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord, donc finalement c'est un secteur, on on l'imagine de l'extérieur, mais enfin, on évidemment on on on n'est pas vraiment très informé, heu, mais c'est un secteur qui est très bah oui, mais bien sûr, mais c'est un secteur qui est tributaire de tout ce qui se passe dans le monde finalement. Tout tout ce qui se passe dans le monde peut avoir une influence, heu, sur ton travail à toi individuellement ici en France et et et qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait finalement que tu arrives à à gérer cette, heu, cette pression au au quotidien pendant parfois 16 heures durant? 16 heures durant, c'est c'est colossal en en sachant qu'il y a autant de de de façons que les choses ne se passent pas forcément comme prévu, en fait.
Mmh mh. Ouais, c'est très opaque comme monde franchement. Oui complètement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est, heu, c'est sûr que les les choses se passent rarement comme prévues. Heu, c'est assez rare, heu, les journées, heu, les journées tranquilles pépères où, heu, tu fais juste ton travail que tu avais prévu parce que, heu, tu as toujours des des trucs qui t qui te tombent dessus et plus c'est c'est assez, heu heu, pervers un peu comme effet, heu, en fait plus il va se passer de choses, plus il va y avoir d'activités et plus il va y avoir de problèmes. C'est automatique en fait. Parce que, heu, plus il va y avoir d'activité sur les marchés, plus les traders vont trader, heu, rapidement et plus ils vont aussi chercher à trader des choses qu'ils ne tradent pas d'habitude. Ce qui fait que quand tu traites quelque chose qui est «nouveau», entre guillemets ou qui a pas été tradé depuis longtemps et bah, heu, il y a des chances que ça soit mal paramétré, que, voilà, il y a un problème dans le système et ce qui fait que c'est déjà
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh. Mmh. D'accord, d'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. D'accord. Ah oui, parce que finalement l'absence de travail, heu, fait que, heu, qu'il y a des des choses à résoudre, qui des des problèmes qui se posent à à cause de du manque d'attention sur, heu, sur ces sujets précis. Il y a de nouveaux problèmes qui se posent dès que tu reprends la ch les choses en main?

Heu, alors, c'est une bonne question, mmh, heu, c'est on va dire que les quelques fois où, heu, je dois absolument prendre des, heu, des pauses au travail, heu, c'est parce que, heu, ça a été une journée extrêmement intense, hem, alors, je vais plutôt parler de mon ancien travail, heu, parce que là aujourd'hui, c'est pas des problématiques que que je rencontre, heu, mais à l'époque que je faisais un
Qu'est-ce que vous faites? <chuckles> Mmh mh. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui, parce que finalement, oui, débloquer tes idées o c'est vrai que ça ça peut concerner beaucoup de de de sujets différents, mais en en en l'occurrence, heu, en milieu professionnel, c'est assez difficile dans beaucoup de de de secteurs de de changer d'air et de venir, heu, chercher un petit peu l'inspiration. Tu tu étais dans quel secteur toi, heu, à cette époque?
Oui, je peux Ouais, c'est et c'est vrai que et c'est ouais, c'est vrai que quand tu m'as posé la question, moi j'ai tout de suite pensé travail, heu, j'ai pas forcément pensé au reste, heu, moi, je travaillais dans la finance avant, j'étais trader assistant.
Mmh mh. Oui, je comprends. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est prenant. Ça ça doit être, heu, très riche en en en pression, en fait, comme job, non?
Ouais, ex exactement. C'est un travail qui est hyper stressant, qui est, heu, avec énormément de pression, hem, et heu
D'accord. D'accord. Beaucoup d'enjeux, j'imagine, heu, enfin.
Beaucoup d'enjeux également ouais, heu, on te le fait bien comprendre, heu, que <chuckles> que qu'il n'y a pas le droit à l'erreur et heu et bref
D'accord. D'accord. D'accord, donc tu avais une direction très présente quoi, très
Ouais, c'est ça. Les les journées sont sont très, très prenantes et heu, et en fait, il y a 2 types de pause, heu, il y a la pause où, heu, vraiment tu en peux plus, heu, tu as le cerveau qui bouillonne et je veux dire, heu, même faire 2 plus 2 tu y arrives pas parce que juste là, tu as le cerveau qui est complètement, heu heu, saturé. On va dire, donc là, il y a la pause. Heu, c'est juste histoire de prendre l'air, de sortir, de pas avoir, heu, les yeux sur un écran heu
D'accord. Mmh mh. D'accord. <gasps> d'accord. Waouh! <gasps> Ah. Oui. Mmh. Oui, finalement, c'est pratiquement de l'ordre de la pause, heu, vitale en fait, à ce stade. <laughs>
Ah ouais, ouais 100 %. Enfin, je veux dire, c'est c'est juste impossible de continuer de travailler au bout d'un moment, heu, en général, c'est quand tu as une journée qui a été hyper stressante. Le stress te te maintient et tu tu tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes et au bout d'un moment, la pression redescend parce qu'il y a moins d'enjeux, parce qu'il y a moins de, heu il y a, ouais, il y a moins d'enjeux. Du coup, la la pression redescente et elle est p la p la pression ne te porte plus et heu et du coup, bah, tu te retrouves, heu, à à juste, heu, heu, avoir la fatigue qui qui prend le dessus quoi.
D'accord. Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh. Oui. Mmh. Oui, qui prend le dessus, oui. D'accord, mais tu faisais des journées de, heu, à peu près, en moyenne, de combien de combien d'heures? Avec, heu, heu, j'imagine, heu, 5 jours par semaine.
Ouais. Heu, ça dépend entre entre 12 et et 16 heures, à peu près, par jour. Ouais.
Ouf! D'accord. Ah oui, oui, donc le tout j'imagine en bureau avec, heu, probablement du monde autour avec, heu, de de l'agitation. Est-ce que quel quel cadre de travail tu avais finalement à à cette époque-là?
Ouais ouais, c'était des longues journées.